شوية الكورنيش بقى بكوباية الشاي والمَيّة والسور بس، بت بتقنِع نفْسك إن أنت <laughs> شو
الكورنيش، آه السور بس، لكن البحر لأ. <tsk> أقول: يا يا يا يا أستاذ بحر، طب يعني إتحرك شوية زي بحر إسكندرية كده، فيه تفاعل، مافيش، لأ خالص، يعني هو م يعني لو لو تبقى ممكن تبقى فيه موجة صغيرة أوي تخبَط كده بالغلط، يعني هي مش قصدها إن هي تخبط، فهي إيه آآ، يعني ال أ فبس طبعًا باصبّر نفْسي كده، قاعد قعدة حلوة.
<laughs> إعمل أي ح إعمل أي حاجة. <laughs> <laughs> أنت بتحاول بتحاول تخلق ال ال المود قريب شوية من كورنيش إسكندرية، والسور وكوباية الشاي والمَيّة قدامك يعني
و وفشلت فشل ذريع، يعني هو حتة السور دي برضو ما حسستنيش بالمود أوي. آآ بعد كده بقى كنت آآ أخلّص مثلًا الشاي بتاعي، أجيب أي نوع مافيش بقى وأنت مافيش حد حاجة حد بيشوي ذرة بقى وأنت قاعد يعن مافيش الجو ده خالص إطلاقًا. آه لأ، ن نفْسي مثلًا لأ مش موجود الكلام ده، آآ بعد كده.
<laughs> آه لأ، ال مش للدرجة دي. <laughs> الثوابت دي في مصر بس.
آه، اليوم دوّة بالليل بقى بانزَوي بقى مع 3 4 أصدقاء مصريين، واخد بالك إزاي، ننزَوي لبعض بقى، نقعد بقى نهرّج، ن نتمشى في شوية في سوق واقف، مش عارف إيه، آآ نقعد آآ ممكن شوية نقعد نهرّج بزيادة، آآ مش عارف إيه الكلام ده كله، لما حد فيهم مثلًا ي آه.
حلو. خروجة صحاب، يعني خروجة صحاب آآ يعني مش رسمية كده ودية.
مش رسمية إطلاقًا، ودية
آآ، تخلّي آه ت تعيّشك برضو أجواء الخروجة مع الصحاب في مصر.